なかなか続かないのは、あのやっぱ、いあの1日の最後にやるじゃないですか。そうすると、あの、ちょっと私、ちょっと仕事のなんつうか、不定期な上にちょっとい深夜までやるんで2時とか3時とかになっちゃうんですね。ね寝る時間が。そうするとやろうと思っててもあの、眠気が勝ってしまって、他のなんかギリ最低限やらなくちゃいけないこととか、歯磨きとかちょっと、ひえ、いそいだけやって、ああもうこじゃあベットベッドに寝てしまおうという感じで寝てしまって、で、その、まあちょっとやるやろうと思って始めたその日課が、そうですねなんか、うん、3日か4日に1回できればいいかなみたいな感じになってしまってるんですね。
はい。 うんうん。 うん、うん。へいへい。 うん。 うん。 うんうん。 あ、うんうん。ま、でも、あの、ま、それはじゃあ日課にならなくても続けてはいらっしゃるんですかね？
はい。 ええ、い今のとこにちょっといま、始めて1か月くらいなんですけど、うん、ま、最近なんですよね。うん。なんで、まだ、うん。そ、で、最初のうちはなんか新鮮だったんで、うん、結構、<laughs> ももっと毎日に近い感じでやってたんですけど、もう最近は本当に3、4日に1回できればいいかなくらいになってきて。もうへなんか下手するとちょっとその、1回を無くすともう週1になってしまいそうな、そんな感じでなってしまって。うん。
うん。 あ、そうですか。うん。うんうんうん。 はい。 はい。 うん。 <chuckles> うんうん。なるほど。でもまあ、そうなかなかね、あの、続かないですよね。こうね、やろうって決めて、初めね、もうまさにうん。
はい。 はい、そうですよね。良さす良さそうに思えても、なかなかその自分の、まあ習慣にまでちょっと持っていくまでに、うん。うん、そう難しいですよね。で、はい。
うん。 そうですよね。うん、ましてやね、すあの、1日の最後にやろうと思ったら、なかなかあのね、仕事の関係もあるし、け体力的なこともあるし。続かなかったりしますよね。
はい。 はい。 はい、そうなんですよ。
うーん。
これ、どどうしたらいいですかね。<chuckles>
うん。あの、そもそもこれを始めようと思ったきっかけみたいなのって何かあったんですか？
はい。

うーん、なろなろ。仰りたいことはちょっと分かってきました。えっと、ということはまあ、ちょっとその、<groans> 時間のロギング自体は、そん時にやらないとダメですけど、なんかその一日内、間にまとめるのを、もう全部一日最後にまとめるんじゃなくて、なんか途中で時間を取って、だから中間まとみたいなのを、なんか作ったらいいんじゃないか、あと、そういうことですよね？
そういううん。 うん。 はい。 そう、うん、そうですね。あの、最後にこうやって15分、20分取るというのが、多分おそらく、あの、難しいんじゃないかなと思ったので、その一日の中で、こまめにその、何スケジュールをこうやって見返振り返ってって、てん、まてをする。
うんうんうん。 うんうんうん。 はい。 ああ。など。 はい。 ああ、なるほどなるほど。例えばそのなんかはい、例えば副業を始める前に、ちょっとその本業単位で時間があるから、例えばそこのそこの前に、ちょっと、ま、そこまで分かってる部分をちょっと、ま、5分か10分してまとめれば、なんか副業や終わった後に疲れても、そこは最低限に残ってるから、わま全くさサボるよりはマシになるっていう、そういう考えもありますよね。うーん、うん。はい。
うん。 うん。 そうですね。 うん。うりか、うん、別にその、あの、一日の最後じゃなくても、翌日の朝一番に、ほん昨日のぶをうんうん、を書くという
はい。 ああ、なるほどなるほど。ちょっと覚えてるうちにね。ああ。すあ、それもいい良いさげですね。うん、うーん。
うん。そちらの方がいいですかね？ご自身には、しかしたら。
うんうん。あ、りょうん、両方をどっちも結構いいと思いますね。うーん、なるほどなるほど。だつつまりもう一回その、す全部終わった後に、まとめてやるのに縛られないで、ちょっとその、一日のちょっと前、終わる、ま、ちょっと前にやって、まま、分断する方法もあるし、それもできなかったら、翌日に覚えているうちにやってしまう。ああ、なるほちょっうーん、分かりました。
あ、う、うん。ま、そうでうん。 うん、うーん。 そうですね。 うん。 そうですね。うん。あの、すで、とても効果のある日課だと思うので、是非続けて頂ければと思います。
はい。 あ、分かりました。今日はありがとうございました。
あ、ありがとうございました。